Hallo. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es dir?
Ja, gut, gut. Und dir? Guten Abend bei dir, ne?
Ja, stimmt. Äh, danke schön. Danke schön. Ja, also, mir geht's auch ganz gut. Äh, meine Katze ist jetzt nur gerade irgendwie weggerannt, aber, äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass grad der Futternapf aufgegangen ist. Insofern, äh, nehme ich das ihr jetzt auch nicht übel. Ähm, ja, aber ansonsten ist alles ganz nett. Ist 'n bisschen warm heute, aber, äh, ich werde es überleben, glaube ich. <chuckles>
Ja. Ja. Aha. Ah. Mhm. <laughs> Ja, ja. Aha. Ja. Mhm. Ja, ja. Hier hat ständig, äh
Wie ist denn das Wetter bei dir eigentlich?